อา ความสามารถจริง ๆ ของตัวเองใช่ไหมครับ? ความสามารถจริง ๆ ของผมเอง ก็คือ
ใช่ค่ะ
มันเป็นเรื่องการเล่นกีฬาคุณ ผมจะมีจุดแข็งเรื่องการเตะฟุตบอล เพราะว่าเมื่อก่อนน่ะ ผมจะเป็นนักฟุตบอลโรงเรียน แล้วก็นักฟุตบอลมหาลัย
ค่ะ อา อืม อืม หน่วยก้านต้องดีแน่ ๆ เลย <chuckles>
แต่ด้วยของเรื่อง อะไร อะไรนะครับ ขออภัยครับ อะไรนะครับ เมื่อสักครู่
หน่วยกล้ามต้องดีแน่ ๆ เลยค่ะ <chuckles> ออกกำลังกาย เฮ้ย ฟิต
แค่สูง แค่สูงกับขาวครับผม แต่แบบไม่ได้มีกล้ามอะไร เพราะว่าเป็นคนไม่ได้เล่นกล้าม อา
อ๋อ อ๋อ แต่ก็แข็งแรงนะคะ
ก็ รู้สึกแบบว่า อืม พอแบบว่าเราทำงานน่ะคุณ ก็ไม่ค่อยมีเวลาไปซ้อมบอล แล้วผมก็ขอลาออกจากการเป็นนักฟุตบอลมหาลัย ตั้งแต่ช่วงประมาณปี 2 แล้ว เพราะว่าไม่มีเวลาไปซ้อมเลย อืม
อ๋อ ใช่ค่ะ ใช่ น่าเสียดายนะคะ ใช่ค่ะ ค่ะ
แต่ถ้าจุดขวง จุดแข็งของตัวเองอะ มันคือการเตะบอล มันไม่ มันไม่ใช่เรื่องอื่นเลย อืม ครับ ประมาณนี้
ค่ะ ค่ะ บางที บางทีความสามารถของเราอะ มันไม่น่าสนใจเท่ากับการเต้น
อา ครับ
ใช่ค่ะ แต่หนูเป็น หนูก็เป็นคนชอบแบบ ชอบเต้น ก็เหมือนแบบออกกำลังกายไปด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อา หมาย หมายถึงของฝั่งของทางคุณใช่ไหม? อา ครับผม <clears throat> อืม ผมว่าก็ดีนะ ผู้หญิงแบบว่า ถ้าไปเรียนเต้น หรือว่าเต้นคล่องแล้วอะ มันแบบ ผมว่ามันค่อนข้างที่จะไปกับกะ งานขายได้อะคุณ ยิ่งเป็นไลฟ์สดอะ เราขายของอะ เออ เราอาจจะไม่ต้องใช้สไตล์เหมือนพิมรี่พายก็ได้ ที่แบบว่าขายไปด่าไป อะไรประมาณเนี้ย เราอาจจะแบบขายไป อ้อนลูกค้าไป เต้นไป โชว์ลูกค้าน่ารัก ๆ อะไรอย่างเงี้ย แค่นี้ก็ดึงคนมาดูได้แล้ว
ค่ะ ใช่ค่ะ อือ ขายของไปก็แบบ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ <chuckles> ค่ะ อา ค่ะ ใช่ค่ะ แล้วแต่สไตล์เราอะค่ะว่า เราจะเลือกใช้ในแบบไหน อาจจะแบบไลฟ์สดขายเสื้อผ้าอยู่ แล้วเราก็แบบว่าเปิดเพลงไป แล้วก็ไลฟ์ไป แล้วก็เต้น ไป แบบเรียกยอดให้คนดูแบบไม่น่าเบื่อ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะ
อา ใช่ ๆ ใช่ ใช่ครับผม ผมว่าได้อยู่นะ ถ้าเกิดว่าไลฟ์ประมาณสัก 2 ชั่วโมงอะกำลังดี ไม่เหนื่อยมาก แล้วก็พักสักชั่วโมงหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ย เออ ผมว่าได้อยู่
ค่ะ
มันต้องมีคนมาซื้อบ้างแหละ ถ้าเกิดว่า ช่องเราแบบมีผู้ติดตามหลัก 1,000-10,000 คนแล้วอะ ผมว่า เราอาจจะเป็นนายตัวเองได้เลย โดยที่ไม่ต้องไปทำงานประจำแล้วคุณ อืม
ค่ะ ค่ะ ค่ะ จริง ๆ ตอนเด็ก ๆ หนูก็ชอบนะคะ ตอนเตะบอลน่ะ หนูเป็น อ่า เป็นกองหน้า ขวา
อา ครับ
ใช่ค่ะ เมื่อก่อน ใช่ ๆ ค่ะ แต่ก็แบบ พอมันเหมือนแบบ เล่นไปเล่นมา
อ๋อ กองหน้าฝั่งขวา อ่า ครับผม อา ครับ
เล่นไปเล่นมา เหมือนเราจะเล่นไม่ค่อยเก่ง อะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะปรับให้มา แบ็ก แบ็กค่ะ แบ็กซ้าย แล้วทีนี้ ใช่ค่ะ
อา ครับ อ๋อ แบ็กขวา แล้วกะ ก อ๋อ แบ็ก แบ็กซ้าย ก็คือ กองหลัง ทางด้านซ้าย อา ครับ
ใช่ค่ะ เราไม่ถนัดซ้ายเลย เราก็แบบไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไร พอ พอย้ายไปเป็นแบ็กซ้ายนี่ เขาไม่ได้ปรึกษาเลยนะ เราเลยนะคะว่า ว่ามันถนัดไหม? โอเคไหม? อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ค่ะ แล้วคุณมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการเตะบอลไหมคะช่วงนั้น?
อา ครับ อา ครับ อืม อือ ครับ

ใคร ๆ เขาก็ไม่เชื่อ อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ หนูก็เลย
อา ทำเล็บได้ ใคร ๆ ไม่เชื่อ หมาย หมายถึงเขาไม่เชื่อว่าเราทำเล็บได้ อะไรประมาณนี้เหรอครับ?
ใช่ ๆ ค่ะ ใช่ เราก็จะต้องมาแบบไลฟ์สดให้เห็นเลยว่าเราก็ทำ ทำแบบทำจริง ๆ อะ เราไม่ได้แบบไป ซ ซื้อมา สั่งมา แล้วเอามาโพสต์ขาย อย่างเงี้ย ถ่ายรูปเขาอย่างเดียวก็ไม่เชื่อไง เราก็ต้องแบบ ขายไปด้วย ไลฟ์ไปด้วยให้เขาเชื่อ
อ๋อ อืม ครับ อา ครับ อ๋อ เรา เราถ่ายรูปว่า เราถ่ายรูปว่าเล็บที่ เล็บที่ทำนี่ที่มือเราอะ เราเป็นคนทำขึ้นมาเอง แค่นี้เขาก็ไม่เชื่อเหรอครับคุณ ถามนิดหนึ่ง? <chuckles> เออ แปลกดีเนาะ
ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ <chuckles> ใช่ค่ะ ค่ะ
แสดงว่า เดี๋ยวนะ เออ ผมอยากเห็นรูป รูปนั้นจังเลยว่า ทำไมคนถึงไม่เชื่อว่าคุณน่ะเป็น เป็น เป็นช่างทำเล็บอะ เออ มันแปลก ๆ อยู่ มันจะต้องมีอะไรบางอย่าง ที่ทำให้แบบคนน่ะ เขาแบบว่าไม่เชื่อว่า เฮ้ย คุณน่ะเป็นช่างทำเล็บอะ อืม ผมคิดว่านะ
อ๋อ ค่ะ อ่า ค่ะ
หรือว่า หรือว่าคน คนที่คอมเมนต์คุณน่ะ เขารู้จักคุณมาก่อนหรือเปล่าว่า "เฮ้ย น้องคนนี้ฉันเห็นเนี่ยเคยเตะบอล อยู่ ๆ มาเป็นช่างทำเล็บได้ไง? ฉันไม่เชื่อหรอก" อะไรประมาณนี้
ก็ อือ ค่ะ อ้าว! ประมาณนั้นเลย อะไรประมาณนั้นค่ะ แต่ว่ามันก็มีแบบเล็บปลอมขาย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็ทำแบบใส่ตาม PVC ที่เขาดัดแปลงมาเป็นเหมือนเล็บ แล้วใส่กับทรง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่
หรือเปล่า? อา ครับ อ๋อ เออ ๆ ผมเห็นตามตลาดนัดน่ะ เก๋มากเลยอะ จริง ๆ อะ ถ้าเกิดว่า เอ่อ ถ้าเกิดว่า ผมไม่แคร์เรื่องสังคมนะ ผมอยากจะไปนั่งทำเล็บบ้างนะคุณ เออ แต่ แต่ผมเป็น เป็นแมน 100% นะ แต่ผมมีความคิดว่า ถ้าเกิดว่าผมไม่แคร์สังคมอะ ผมอยากจะไปทำเล็บทั้ง 10 เล็บเลย แล้วก็ไปเดินห้าง อือ
ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อือ
สักวันหนึ่งเนี่ยผมว่าจะทำ คุณว่าผมแปลกไหม? อืม
ไม่แปลกนะคะ หมายถึงทำเล็บใช่ไหมคะ?
ไม่แปลกใช่ไหม? ทำเล็บเลย ทำเล็บแบบว่า ให้มันแบบว่ากก กระดก อะ สวย ๆ กระดก ๆ อะ เออ ผมว่ามันเท่ดีนะ
ผู้ชายก็ทำเยอะค่ะ <chuckles> ผู้ชายทำเยอะค่ะ โทนสีดำเพนต์ขาว อะไรอย่างเงี้ย ดูเท่ดี เท่มากเลย มีช่วงหนึ่งที่แบบคนดัง ๆ เขาทำกัน อะไรประมาณนี้ค่ะ
เออ ใช่ ๆ ใช่ครับผม อา ขออภัยด้วยครับผม สุดท้ายนี้ต้องขอบคุณคุณมาก ๆ เลยนะครับ ที่มาแชร์ประสบการณ์ทักษะที่ชอบโชว์จริง ๆ แต่ทำไม่ค่อยได้ รู้สึกสนุกมาก ๆ นะครับคุณ อา
ค่ะ อา ค่ะ ขอบ ขอบคุณคุณเช่นกันนะคะ ค่ะ ขอบคุณค่ะ
สวัสดีครับ